Oke, ada ya. Aduh kalau kebetulan aku, aku itu tipe anak yang kalau punya masalah aku telepon setelah kelar nih, Kak. Nah jadi, ada sih di satu titik kemarin itu kan aku sempat ngerantau waktu SMA, jadi saat merantau itu aku ada sakit Kak, sakit harpes, herpes ya? A pokoknya dia ada timbul gitu di kaki aku, nah pada saat itu karena aku di asrama terus udah dibawa berobat juga di rumah sakit asrama itu, terus ternyata aku ini, pingsan tuh, tapi aku sadar ayah aku ngangkat kan. Waktu ayah aku ngangkat itu aku udah langsung sadar gitu Kak, tapi aku berasa kayak, eee, jatuh, kan jatuh, ayah aku angkat tuh pegangin, hampir jatuh, eee, habis itu beliau gendong langsung tempat tidur baru tuh kesadaran aku pelan-pelan sadar lagi nih. Nah pada saat di situ ayah aku udah sampai bilang, "Udah pulang aja nggak apa-apa ini libur, nggak apa-apa kok nanti langsung izin ambil aja pulangnya lama, bla bla," gitu kan, terus aku cuman diem aja kan karena baru benar-benar kesadaran gitu kan, terus waktu udah di dalam mobil, Ayah aku juga sampein ke mama aku, terus mama aku bilang kayak, "Ya udah nggak apa-apa, ayo kita izin ngapain lagi, eee, sekolah, nggak apa-apa, kita izin aja pulang dulu berobat nanti udah baik, kita balik lagi," dibilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak, "Nggak usah, eee, ngapain pulang," karena aku mikir ya Kak, orang tua aku juga kerja dua-dua, jadi aku juga sendiri nanti nih di rumah, ngapain aku pulang, gitu kan. Heeh, jadi aku di sini aja, aku sakitnya nggak apa-apa deh di asrama, nanti ada temen-temen aku yang bantuin, gitu aku mikirnya. Terus mereka kayak, "Ini beneran nggak mau pulang?" Udah mau mereka sampai pulang kan, "Iya nggak apa-apa," aku bilang gitu, terus mereka kayak, "Ya udah nanti kalau ada apa-apa langsung telepon ya, jangan diam-diam aja." Nah kaya gitu, mereka langsung kayak
Hmm. Oke Heeh. Oke. Iya iya. Mhm. Loh. Dup Mhm. Mhm. Oke Mhm. Iya, betul betul. Tambah aja gitu ya? Mhm. Ma kamu diomelin karena diem ya?
Heeh. Karena kasian.
Pas itu dikasih tahu berarti sama ininya, sama gurunya?
Eee, itu kebetulan orang tuaku tiap minggu datang, jadi pada saat itu memang lagi sakit. Heeh, dan beliau kayak ngelihat, "Loh kok kok sakit? Kok pucat mukanya?" Ha langsung kayak gitu, langsung dibilang kayak, "Oh ya udah ayo berobat kita," langsung dibawa berobat dan ternyata sakit itu.
Oh, emang kebetulan jadwalnya lagi datang. Mhm. Iya iya iya. Iya bener, itu kan, ya sebenarnya kita bisa ngelihat lah dari respon, "Udah pulang aja dulu izin belakangan," itu kan berarti orang tua panik kan, pengen kamu sembuh dulu. Cara dia nunjukin kasih sayangnya gitu berarti ya. Wah, menarik nih, terima kasih loh udah sharing-sharing seru banget sih dengar kasih sayang orang tua kamu ternyata segitu dalamnya walaupun agak kaku ya Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. <laughs> Oke deh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya kapan-kapan. Terima kasih ya.
Heeh. Bener. Iya, Kak. Kaku ya, Kak? Baik Kak, sama-sama. Terima kasih kembali.
Sampai jumpa.